À bạn ơi, hông biết á là có khoảnh khắc nào mà khiến bạn nhận ra là bạn cần thay đổi hông?
Ừm, có chứ bạn. Ừm, thực ra là nhiều khoảnh khắc, ừm, mình cảm giác nà cần phải thay đổi ấy. Như là ví dụ như lăm ngoái đi, thì mình có 2 việc mình muốn làm, ừm, đó chính là đầu tiên nà, ừm, gọi là, có cái lịch, ừm, giờ giấc nó ổn định hơn, kiểu như là, mình muốn dậy sớm vào buổi sáng ấy, đấy đấy thứ nhất, điều điều thứ nhất. Điều thứ hai mình muốn đó chính là, ừm, bắt đầu vào cái con đường mà mình, gọi là, mong muốn, có nghĩa là, ừm, ờ, bắt đầu, gọi là x làm sáng tạo nội dung. Đó, đó là hai cái mà mình thấy là cần thay đổi. Ừm, ừm.
Ờ, à! Ờ, hiểu. Ừm, nhưng mà điều gì khiến bạn là muốn thay đổi cái việc mà, à, muốn l trở thành giống như dậy sớm nà hay là làm việc sáng tạo nội dung?
Ừm, thực ra là mình, ừm, ừm, <chuckles> ừm, mình muốn nà một con người, kiểu như là, người ta cũng ưm, ưm, mình cũng hay xem TikTok ấy, người ta bảo là, à, dậy sớm, ừm, để thành công. Thực ra là cũng một phần là TikTok thôi, một phần là mình cũng rất là, ừm hừm, thích đọc sách ấy. Thế là mình thấy là, ờ, một trong những cái thói quen của người mà, à, à, có cái, ừm, thành công trong cuộc sống là người ta rất là ừm, hay dậy sớm, để, gọi là, làm việc, ừm, thong thả hơn. Và cũng một phần nữa cũng khá là buồn cười khi mà mình, ờ, ờ, từ trước đến nay mình luôn luôn là một người đi làm khá là trễ, kiểu như, sát giờ ấy, thậm chí nà bị muộn và thỉnh thoảng mình bị trừ một chút lương bởi vì mình đi làm muộn nữa. Đó, đó là những ừm, làm cái động lực để cho mình phải điều chỉnh cái lịch, gọi là, à, giờ giấc mình dậy ấy. Đó.
À, hiểu! Ừm. <chuckles> Hiểu, ừm. Vậy À, hiểu nha! Vậy thì không biết á, khi mà bạn bắt đầu một hành trình mới như vậy á thì bạn thường lên kế hoạch lớn hay là bạn, à, làm những cái điều nhỏ trước?
Ừm. Ừm, thực ra thì mình làm cả hai. Mình mục tiêu của mình là, ừm, sẽ dậy sớm hơn bình thường khoảng 2 tiếng. Ừm, nhưng mà đấy là mục tiêu của mình mình ừm, mục tiêu trước còn để hành động thì mình sẽ không thể lào mà mà có thể là thay đổi luôn, ờ, trong ngày đầu tiên mình đã bắt đầu, à, vào việc luôn nà thức dậy sớm 2 tiếng, mà mình sẽ bắt đầu từ từ ấy, thì để cho cái cơ thể mình có thời gian để nghi hơn. Ừm, đúng. Và đầu tiên thì mình sẽ đơn cách đơn giản nhất là mình phải ngủ đủ giấc, thì mình đã đi ngủ sớm hơn so với cả bình thường. Bình thường mình cà một người khá là cú đêm đấy. Ừm, đó.
À! ra là vậy. Ừm, hợp lý. À, hiểu nha! Ừm. Vậy là cái việc mà bắt đầu mà, ờ, thay đổi, ờ, giống như là để, ơ, dậy sớm hơn á thì nó hông phải là một cái cái điều, ờ, dễ dàng, đúng hông? Giống như là, kiểu là, phải bắt đầu từng những cái bước nhỏ nhất, ừm. Vậy thì không biết á cái điều khó nhất trong cái ngày đầu tiên để mà bạn dậy sớm á thì bạn nghĩ đó là cái gì?
Ừm, chính xác. Ừm, điều mà khó nhất với mình chắc là thói quen, ừm, mình đã tạo ra một cái thói quen dậy muộn khá là lâu rồi ấy, từ thời sinh viên. Kiểu, sinh viên thì cũng có hôm đi học, hôm không, nhưng mà mình khá là thường xuyên dậy dậy muộn, dậy, kiểu như là, khi nào mà nếu mà có tiết học s sáng thì mình mới dậy đúng giờ sớm thôi chứ còn nếu không có tiết học, thậm chí là mình ngủ đến tận giữa buổi sáng. Đó, mình có một cái lịch sinh hoạt không được, ừm nói chật nà nó cũng không lành mạnh ấy.
Ờ, hiểu, ừm. Vậy là cái, ơ, cái động lực mà vậy là cái động lực để mà bạn dậy sớm á, đó là cái việc là, ờ, bởi vì đi học sớm cho nên là bạn phải dậy sớm, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Còn động nực đấy là ý là mình đấy là tạo một cái thói quen từ rất là lâu rồi, từ cái lúc mình còn là sinh viên ấy. Ờ, trong vòng, gọi là, 6, 7, 8 năm rồi mà mình liên tục là, g gọi là, giờ giấc khá là thất thường và ngủ dậy dậy khá là muộn đấy. Còn bây giờ mình đi làm rồi mình muốn thay đổi và mình muốn thay đổi cái thói quen đó đi. Ừm.
Ừm. À, hiểu! Ừm, nói chung là hồi xưa sinh viên á thì sao cũng được, nhưng mà bây giờ đi làm rồi á thì phải, a, có một cái kế hoạch rõ ràng cũng như là tạo cái động lực để mà bạn có thể dậy sớm và đi làm đúng giờ. Vậy thì không biết á nha, ai là cái người đầu tiên mà bạn chia sẻ cái việc mà bạn muốn thay đổi, ơ, là dậy sớm như thế này hả bạn?
Chính xác. Ừm, ai à? Thực ra thì mình cũng không chia sẻ cho ai cả, ờ, bởi vì lúc, ưm, đầu tiên mình thường thực hiện trong âm thầm hơn là, gọi là, chia sẻ với ai đó. Nếu mà mình chia sẻ với ai đó thì thường là mình đã, gọi là, có thể là thực hiện được một thời gian và tương đối là thành công với cái kiểu thực hiện cái ngành động của mình rồi. Lúc đó thì mình, gọi là, quyết tâm trong bản thân thôi. Ừm, mình nà một người, kiểu, rất ít chia sẻ.
Ừm, ừm. À, hiểu! Ừm, nói chung là, ừm, b ừm, nói chung là bởi vì bạn muốn thay đổi cũng như là có một cái thói quen tốt vào mỗi buổi sáng để mà khi đến chỗ làm á, nó bạn làm cũng hiệu quả hơn. Ờ, vậy thì hông biết á nha, ờ, cái việc duy trì mà dậy sớm như vậy á, ờ, bạn thấy là nó có khó đối với bạn hông?
Ừm, ừm. Ừ, thật sự là cũng khó đấy. Ừm, bởi vì, ờ, một thói quen như mình đã nói với bạn ấy, ơ, nó kéo dài đến 8-9 năm trời rồi, ờ, thì không phải là đơn giản để, gọi là, ừm, có thể là, ừm, dậy sớm. Và cái khó khăn thứ hai mà mình nói ấy, ngoài thói quen thì cái thời tiết ở ngoài chỗ mình, ngoài miền Bắc Hà Nội ấy, là núc đấy là cách đây đúng 1 năm thì thời tiết nó khá là rét. Ừm, có nghĩa là, à, không chỉ là đối d mặt với cả buồn ngủ và không quen giấc, ờ, mình còn đối mặt thêm với một cái khó khăn nữa đó chính là, ừm, khá là thời tiết khá là lạnh. Có hôm chỉ có tầm 8 đến 10 độ, 12 độ ấy, thì thực sự là lúc dậy từ lúc 5:00 sáng là lúc lạnh nhất, ừm, có thể nói là với mình nà một cực hình. Đó, rất là cực hình luôn, rất sợ.
Ừm, hiểu. Ờ, hiểu nha. Ừm, hiểu! Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, nói chung là cái thời tiết nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều ở trong cái việc mà tạo động lực để mà bạn thức dậy sớm, đúng hông? Vậy thì hông biết á, ờm, nãy bạn cũng có chia sẻ là bên cạnh cái việc mà bạn muốn thức dậy sớm, thì bạn cũng muốn là, kiểu như là, ờm, ừm, thay đổi cái cái, ờ, cái phong cách của bạn, đúng hông? Giống như là bạn xem ở trên, ơ, TikTok chẳng hạn. Ờ, vậy thì hông biết á, ờ, cái điều đó hiện tại á, thì bạn thấy là cái động lực bạn làm á, nó có nhiều hông?
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, động lực để mình làm thì nó khá là nhiều ấy, kiểu như, mình cũng là một người khá là thích những cái, ơm, kiểu như, những cái video, kiểu, truyền cảm hứng và những con người truyền cảm hứng nữa. Ừm, sách mình đọc thì cũng cũng sẽ là, ờ, sách về truyền cảm hứng, bởi vì mình, ừm, hay bị, kiểu như là không duy trì được lâu ấy. Thế nên mình luôn luôn cần một cái gì đó, một cái nguồn động lực nào đó. Ờ, và sau khi mà mình tham gia vào cái một cái nhóm, một cái group ở trên TikTok, ờ, họ đã share cho nhau, gọi là, các cái nhóm để có thể là tập hợp mọi người để dậy sớm, để cùng học bài, cùng mở ừm, cùng mở camera ra vào mỗi buổi sáng, ừm, 5:00 sáng để có thể là nhìn thấy nhau để có thêm động lực ấy. Thì mình thấy là đấy là một nguồn động lực khá là to lớn để mình có thể duy trì được cái thói quen ấy.
Ờ, h Đó, h hay, ừm. Ờ, hay nha, cái này hay. Có nghĩa là cái việc mà bạn tham gia những cái nhóm nhỏ như vậy, ờ, nó cũng giúp, giống như là, người này nhắc người kia trong cái việc dậy sớm và nó cũng tạo động lực lâu dài khi mà bạn muốn thay đổi cái thói quen này. Ờ, nhưng mà bạn ơi, có đôi khi á, giống như là, có những cái ngày mà bạn, ờ, giống như, thời tiết lạnh, ờ, như vậy á, bạn không thức dậy nổi nè, thì, ờ, có có nhiều khi bạn có cảm thấy là bạn hết pin, khi mà bạn thấy là cái việc mà bạn dậy sớm nó hông có tiến bộ, nó thất bại trong thời gian dài hông?
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Hết pin. Ừm. Thực ra thì nếu mà cảm thấy hết pin và mình không thể dậy sớm được thì mình sẽ có mình cũng sẽ có những cái ngày như thế thôi, bởi vì mình cũng là một con người bình thường thôi, thì, ờ, sẽ có những cái ngày mà nó sẽ khá là mệt và có thể là hôm trước mình có thể là gặp bạn bè mình khi để kiểu, lâu lâu gặp nhau ấy, 1 tháng sẽ đi bọn mình sẽ đi gặp nhau ăn uống rồi uống bia 1 bữa thì có thể là hôm sau mình sẽ không duy trì được. Thì đơn giản là mình sẽ cố gắng chỉ duy trì những cái buổi như thế thì có thể là 1 tháng, ừm, 1-2 lần thôi, để tránh ảnh hưởng đến cái, gọi là, thói quen tốt mình đã tạo ra rất nà khó khăn để có thể nà, ừm, tạo ra nó và duy trì được nó. Thì những cái hôm đó thì mình cho phép bản thân mình, ờ, được 1 hôm như thế, trong tháng sẽ có khoảng một hai hoặc 3 tối đa là 3 hôm sẽ được như vậy thế nên là mình sẽ không cảm thấy là thất bại. Ừm.
Ừm, hiểu! À, cố gắng. Ừm. <chuckles> À! Ừm, nói chung là bạn cũng có kế hoạch hết cho riêng mình về cái việc mà dậy sớm. Bởi vì bạn biết cái đó là cái, ơ, cái động lực mà bạn, à, cứ thể giúp bạn tốt hơn mỗi ngày về sức khỏe cũng như là trong công việc của bạn. Nhưng mà đon bên cạnh đó thì bạn cũng cho phép mình hết pin 1-2 ngày chứ hông phải là lúc nào cũng, ơ, cũng phải dậy sớm. Ờ, hay nha. Vậy thì hông biết á nha, ờ, đối với bạn á, thì bạn có thấy là bản thân bạn sợ thay đổi thành công, ờ, hơn hay là thất bại hơn hông?
Đúng rồi. <chuckles> Ừm, chính xác. Ừm, sợ thay đổi thành công hơn hay là thất bại hơn á? Ờ, ý là mình sẽ luôn luôn nghĩ đến cái việc là, ừm, tạo những cái sự thay đổi đó để thành công ấy, thì thực ra là mình sẽ bắt đầu từ những cái đơn giản nhất, những cái động lực, ưm, để tạo ra những cái thói quen tốt, ừm, đơn giản nhất trước. Thì thường thì sẽ mình sẽ không chưa gặp thất bại nào cả đáng lớn, ờ, những cái, ưm, mà mình đang làm ấy, là thức dậy sớm hơn so với những cái thói quen kéo dài kia thì mình cũng đã, gọi là đạt được, gọi là thành công khi mình đã duy trì được khoảng 1 năm nay. Và thứ hai là, ừm, cái thói quen, gọi là sáng tạo, à, nội dung ấy, thì mình cũng bắt đầu được, ừm, từ khoảng cũng từ khoảng thời điểm đó, và bây giờ mình đã có thể là có những cái gọi là thành quả ban đầu, ví dụ như là một kênh YouTube cũng có phản vài nghìn người theo dõi đó.
Đúng rồi. À, hiểu. Ừm. Ờ, hay vậy bạn. Ừm, vậy thì khi mà bạn làm cái công bên cạnh cái việc thức dậy sớm như vậy á, rồi bạn cũng làm cái công việc sáng tạo nội dung, vậy thì cái động lực nào để cho bạn giống như là duy trì cái việc mà lên ý tưởng, để mà làm ra những cái nội dung hay ở trên cái cái kênh của bạn?
Ừm. Ừm. <tsk> Thực ra thì mình khá là mình có một cái, gọi là, niềm yêu thích đi, niềm yêu thích, ừm, sáng tạo nội dung và tạo ra các cái nội dung, ờ, có thể là truyền tải những cái ý nghĩa về lịch sử ở Việt Nam ấy, ơ, sư các vị anh hùng người Việt Nam. Ừm, thế nên mình đã tạo ra cái kênh như thế để, ừm, truyền tải cho mọi người biết nhiều hơn về lịch sử nước ta. Những cái vĩ nhân của nước ta thì cũng không không thua kém gì, ờ, những cái người nổi tiếng hay là vĩ nhân của thế giới. Đó, ừm, và mình thấy rất vui khi mà nhìn thấy mọi người đón nhận rất là nhiều và cảm giác rất là ủng hộ ấy. Sẽ có những cái comment và ừm, tạo cho mình cái động lực là kiểu như là kênh của mình hay quá, hay là, ờ, kênh có cái nội dung truyền tải rất là ý nghĩa với mọi người, thì làm cho mình có nhiều cái động lực hơn để duy trì cái sự sáng tạo đó, để đưa nhiều cái câu chuyện lịch sử đến với mọi người hơn.
Ờ, hay. Ừm, hiểu! Á, hay! Ừm. Ờ, hiểu! Ừm, vậy thì mình, ờ, ờ, cho mình hỏi thêm một, c ờ, câu hỏi nữa nha, đó là mình thấy là khi mà nhiều người mà làm cái công việc sáng tạo nội dung á, thì đôi khi á, giống như là, ờ, không có nhiều cái ý tưởng hoặc là á hả, không có ý tưởng để lên, ơ, cái, ơ, cái video luôn. Vậy thì, ờ, những lúc như vậy á, thì, à, bạn, ờ, làm sao để mà tạo động lực lâu dài khi mà bạn, ờ, làm video như vậy?
Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, câu hỏi này thì, ừm, mình sẽ trả lời là, ừm Có nghĩa là mình cũng sẽ có những cái lúc mà bí ý tưởng ấy, thì mình sẽ cũng có thể là tham khảo các cái nội dung mà của một số kênh đã làm rồi, hoặc là, ừm, đi tham khảo một cái số trend đang hot trên, ờ, nước ngoài ấy. Thì mình sẽ có thể là tham khảo ở trên Douyin hoặc là trên, gọi là, TikTok của của Mỹ ấy, hoặc là các cái kênh YouTube nước ngoài. Thì mình cũng sẽ áp dụng vào và đưa những cái sáng tạo đó, à, v với bằng, ừ, cái nội dung của mình vào những cái trend đó, những cái template đó thì tạo ra một cái video kiểu nó sẽ sáng tạo hơn, tránh, gọi là, ừm, nhàm chán theo một cái lối mòn ấy. Ừm, đó là cách mình, à, đã duy trì sự sáng tạo.
À, ra vậy! À, hiểu, hiểu! Ừm. Ừm, nói chung là bạn cũng, ờ, có những cái kế hoạch cho bản thân của bạn để mà giữ cái động lực lâu dài khi mà bạn, ờ, thay đổi, ờ, để làm nội dung với, ờ, ở trên cái kênh của bạn. Ờ, giống như là tìm kiếm những cái nguồn ở bên, a, Douyin hoặc là trên, ờ, những cái mạng xã hội khác, ờ, mình thấy cái này rất là hay luôn. Nhưng mà bạn, ờ, nếu mà, ờ, một số bạn á cũng đang ở trong cái quá trình, ờ, kiểu như là, thay đổi bản thân chẳng hạn, và cũng đang cần cái cái cái động lực lâu dài như vậy đó, thì bạn có cái lời khuyên nào cho các bạn hông?
Ừm. Ừm, lời khuyên của mình cho các bạn đó thì có nghĩa là mình hãy bắt tay vào làm việc đi, đừng có chờ ngày mai nữa. Nếu mà muốn thì hãy hành động luôn hôm nay và quyết liệt hơn. Ừm, và sẽ mình sẽ cần quyết liệt hơn với cái, gọi là, ừm, cái điều mà mình mong muốn. Ừm, bên cạnh đó thì mình cũng sẽ phải duy trì được một cái thời gian đủ dài để tạo nó thành một thói quen. Có nghĩa nà bạn phải đặt ra chỉ tiêu là khoảng 30 ngày liên tiếp hoặc là 40 ngày liên tiếp, ừm, niên tục hành động và tạo những cái, gọi là, video mới. Hay là, ừm, ừm, hành động vì những cái, gọi là, cái ý tưởng sáng tạo đó, thì mình tin chắc là khoảng trên 1 tháng thì nó sẽ tạo thành những cái thói quen ban đầu, để vượt qua những cái rào cản như kiểu ngại làm hay là lười suy nghĩ. Đó, đó là những cái gì mà mình muốn truyền tải đến cái với mọi người.
À, hợp lý! Ờ, hiểu nha! Ờ, hay nha! Ờ, giống như là, ờ, mấy bạn là cũng cần phải có một cái thử thách cho bản thân trong vòng bao nhiêu ngày đó, để mà tạo động lực, ờ, lên cái ý tưởng cũng như là có cái ý tưởng để làm, ờ, trên cái kênh mà mấy bạn muốn làm. Hoặc là, ờ, mấy bạn muốn thay đổi gì thì cũng có cái động lực để mà thay đổi. À, điều này rất tuyệt vời luôn! Thì hôm nay á, khi mà nói chuyện với bạn á nha, à, về cái việc là làm sao để tạo động lực lâu dài khi mà thay đổi thì mình cũng học được rất là nhiều điều từ lời chia sẻ của bạn luôn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất là nhiều nha.
Ừm hừm. Ừm. Ừm. Cảm ơn bạn vì đã, ừ, có cuộc nói chuyện với mình. Xin cảm ơn. Tạm biệt bạn nha!
À, tạm biệt bạn nha.
Bye bye.
Bye bye bạn.